صراحة يعني أنا متضايق بشكل م مش متخيّله في حياتي عامل إزاي، بسبب إن أنا أصلًا دماغي مليانة كده كلاكيع بسبب موضوع عايز أفضفض فيه معاك يعني كنت عايز أفضفض فيه شوية. حتّة إن أنا عندي مشروع عايز إن أنا أبدأ فيه وعندي كمّية حماس مش رهيب يعني جامدة أوي، بس هي مشكلتي الوحيدة في الحوار ده إن أنا أساسًا خايف إن أنا كإنّي يعني آخُد فلوسي كده أرميها في الأرض. لإنّه كُلّه حذّرني وقال لي المشروع دوّة مش أحسن حاجة وإن هو ممكن يخف يخسّرك ومحتاج دعاية كبيرة أوي، ومحتاج مجهود كويس ومحتاج مجهود جَبّار ولازم يكون عندك خبرة. فأنا بصراحة يعني يعني الخطوة دي انكمشْت فيها كده وبدأت إن أنا ما أفكّرش في الموضوع ده تاني. بس ما زالت حوار إن أنا أفكّر فيه بشكل دائم بقى موجود.
طيب، ال أكيد طبعًا أنا هنا عشان أسمعك وت وتفضفض براحتك وتقول، ال ال المشروع ده ال بدأ معاك من بدري والّا كان قريّب يعني من حاجة بسيطة؟
لا، لا، كانت من حاجة بسيطة، مثلًا هو في دماغي بقى له حوالي أسبوعين أو ممكن تقول مثلًا 10 أيام، حاجة كده يعني.
ده لسّه لسّه وليد ال اللحظة دي يعني. وليد الوقت ده. إمم.
بالضبط، آه، وأنا عايز أبدأه. إمم. بس أنت عارف بقى إن هو
تمام. ال ال ال ال ال اللي مضايقك أو اللي مخوِّفك ال في المشروع، خايف إنه أصلًا يفشل والّا أنت آآ يعني العَجْز في الفلوس مادّيًا؟ يعني نَفْسيًا تحس إن هو خايف من الفشل والّا خايف إن الفلوس مثلًا مش مكفّية أو مثلًا على القَد بالضبط، والّا أنت خ إيه ال إيه اللي مِقلَّقك في الموضوع؟
هو بصراحة لأ، هو الحوار ما لهوش علاقة أبدًا بحوار إن هو يعني خايف من الفشل. هو أنا خايف من حتّة الفلوس إن هي تبقى مش مكفّية وأنا باتكلّم يعني اللي هو إيه بقى، أبدأ بقى أتكلّم مع فُلان وعِلّان وتعالوا اعملوا لي وتعالوا كذا، لإن هي أصلًا فلوس ما تك ما تكفّيش حوار الدعاية لوحدها أو ما تكفّيش حوار إن يبقى في كده آآ جانب من من ال من الضغط النفْسي عليّا بسبب إن أنا خايف أدخُل المشروع ويبقى ناجح، بس يُقَف بسبب إن أنا مش معايا تمويل. هو أنا بصراحة ممكن أحكي لك المشروع عامل إزاي، هي الفكرة كُلّها عارف أنت
إمم. فاهمك آه. إمم. احكِ لي آه، يا ريت.
يعني عارف أنت آآ زي applications كده طلبات أو حاجات كده اللي هي توصيل طلبات للبيت. يعني أكل وشُرْب وحاجات كده خفيفة، بس بقى في منافسين كتير. فأنا عايز إن أنا ألاقي حتّة إن أنا أتعامل بجودة كويسة غير أي جودة تانية ويكون عندي طيّارين كويسين بلبس وuniform محترم، آآ تعاملهم يكون راقي.
إمم. أيوه، آه فاهمك. إمم. تبقى أنت المميز أو إن أنت ال ال المُنفَرِد بحاجة معّينة هي اللي بتميّزك عن بقية السوق أو بقية ال ال المنافسين. فاهمك آه.
بالضبط كده. آه، فالحوار عشان تدخُله طبعًا أنت بتنافس شركات، عايز أقول لك هي معاها مليارات الدولارات وأنت لسّه يا دوبك بتبتدي. فأكيد المنافسة هتبقى ممكن تكون شِبه مستحيلة في الأول، لكن أكيد كل حاجة جايز إن أنت لو حاولت يعني كل حاجة بمنتهى ال ال اللطافة وحاولت إن أنت تبقى فعلًا مذاكر كويس وبدأت فعلًا تعمل دعاية كويسة وبدأت فعلًا تدّي آآ دورات كويسة أوي للناس اللي عندك إن هم إزاي يع يقدّموا للعميل أحسن يعني آآ كفاءة وأحسن ميزة، أكيد آه.
إمم. إمم. إمم. أحسن ما عندهم أو يطلّعوا أحسن ما عندهم آه.
بالضبط، أكيد الموضوع هيختلف تمامًا. بس أنا بقى خايف آخُد الخطوة ديّة، فللأسف أرجع لنقطة الصفر بسبب إن الفلوس بتاعتي مش مكفّية يعني.
إمم. طيب هل أنت آآ عرضت حتّة الفكرة المشروع ده، يعني الموضوع ده كان بينك وبين نَفْسك والّا أنت عرضته على والدك ووالدتك بحيث إن هو ممكن يساعدوك مادّيًا أو اللي هو مثلًا ممكن يقفوا جنبك في الأول أو حد من إخواتك والّا هم رحّبوا بالموضوع إزاي والّا ما قُلتلهمش؟
فهو بصراحة هو ما قلتلهمش، لإن هم مش والدي ووالدتي اللي اتكلِّمت معاهم. أنا اتكلِّمت مع صحابي اللي هم ليهم علاقة في الbusiness يعني، حوالي اتكلِّمت مع 3 منهم. في 2 منهم قالوا لي: "الموضوع صعب جدًا وعشان فعلًا تلاقي حاجة زي كده، لازم يكون مبلغ يعني كبير أوي، عشان تبقى عندك أصلًا مَقَر للشركة وتعمل إجراءات قانونية، دي لوحدها مبلغ وعلشان أنت بقى تبدأ دعاية وتبدأ تجيب ناس وتبدأ تعمل شُغل على الFacebook يعني أو الInstagram أو أي حاجة من الads دي، هيبقى ليها ك يعني مبالغ تانية. فأنت هتخسر حوالي من سَنتين ل3 علشان أصلًا تعمل اسم في السوق وبعد كده تبدأ تِلِم فلوس." عُمرك
تمام. إمم. إمم. أكيد آه. إمم. أكيد. بت يعني أنت سَنتين، 3 تصرف بس.
آه، هم قالوا لي كده. بس أنا بصراحة معايا أصرف بس لمُدّة سَنة وشايف إن السَنة يعني ب أصحابي في الbusiness بقي لهم كتير، قالوا لي: "إن السَنة ديّة مش كافية أوي إن هي فعلًا تخلّيك عندك أرباح حلوة أو كويسة يعني."
إمم، إمم. إمم. ماشي، بس أنت دلوقتي خدت رأي حد من صحابك مثلًا، هل أنت و هل أنت واثق في حتّة إن صاحبك بيدّيك النصيحة الصح؟ أو أنت واثق في صاحبك ده إن هو آآ بيتمنّى لك مثلًا الخير أو أنت عايز مثلًا إن أنت فعلًا عايزك آآ ما تبدأش لإن أنت فعلًا ممكن تخسر والّا أنت لمّا وزنتها مع نَفْسك، يعني أنت لمّا فكّرت مع نفسك قُلت يعني ها، ممكن تيجي معايا، أنت أنت لسّه قايل دلوقتي ممكن المشروع يكفّيني سَنة وهي سَنة مش وِحشة، فأنت إيه اللي خلّاك آآ
آه.
يعني إيه اللي خلّاك تاخُد الكلام من صاحبك اللي هو لأ، مش هتنفع أو اللي هو مثلًا لأ، ما م خايف الفلوس تخلص منّي مع إن كل واحد بيبدأ بحتّة أنا مقدّر إن أنت خايف إن المشروع يفشل والفلوس اللي معاك و وصعب جدًا إن أنت تحصل على الفلوس دي تاني، هي بتيجي ب ب ب يعني بصعوبة يعني. بس أنت كل حاجة كبيرة بدأت صغيرة، أنت ليه ما فكّرتش في حتّة إن أنت آآ لأ، أنا ممكن أبدأ وأجرّب وربِّنا معايا وإن أنا ممكن في يوم من الأيام أكبر وأبقى زي صاحبي ده؟ يعني إيه اللي خلّاك آآ تاخًد من بُقّ صاحبك الكلام كده؟ يعني
إمم، صدّق. أنا عُمري ما فكّرت في كده.
فاهمني؟ هل مثلًا إمم. هل هو مثلًا صاحبك ده آآ ناجح أوي؟ يعني أنت شايف صاحبك ناجح أوي إن هو أهل يدّيك المعلومة أو يدّيك الحتّة في الbusiness؟
يعني عُمري ما فكّرت في الفكرة اللي بتقول عليها دي. لأ، مش ناجح أوي، هو business، هو businessman وكويس، يعني هو دماغه كويسة وشغّالة بقى له كذا مجال يعني بقى له مثلًا حوالي 8 أو تِسَع سي 9 سِنين في السوق تقريبًا. عايز أقول لك إن هو كويس وحاجة مفيدة، بس أكيد مش هيبقى مثلًا بقى له 20 أو 30 سَنة يعني لأ، هو لسّه شاب زيّي زيّه، بس هو بدأ حياته من البداية أوي. هو أنت معاك حق طبعًا، أنا ممكن أبدأ الموضوع كده م آه، بدأ من بدري. أنا معاك حق في حتّة على فكرة إن هو آآ يعني أسيبها على الله كده وأبتدي وكده. بس عايز أقول لك على حاجة كبيرة، أنا لو فعلًا بدأت المشروع دوّة في السَنة دي، عايز أقول لك إن أنا هاحُط كل ما أملُك في السَنة، فأنا خايف إن أنا بعد ما أحُط كل ما أملُك أطلع من لا شيء. دايمًا في شعور بي بيراودني كده، لكن في نَفْس الوقت عندي حماس ورغبة رهيبة إن أنا المشروع حاسس إنه هيكسب أو هيبقى له اسم فعلًا، لكن خايف في نَفْس الوقت.
إمم. إمم. إمم. من بدري يعني. إمم. إمم. قُل. إمم. إمم. فاهمك. إمم. هو بُص ال ال الشعور الخوف ده طبيعي ولازم كُلّنا بنمُر بيه، إنّما حتّة بقى إن أنت آآ آآ خايف من المستقبل أو خايف من إن هو يفشل أو أو أو يكسب، دي حاجة بتاعة ربِّنا، يعني دي حاجة مالناش إيدين فيها، يعني أنت ما لكش إيد أنت ما لكش إيه اللي هيحصل كمان دب الدقيقة اللي جاية، أنت فاهمني؟ آآ ممكن على فكرة يكون معاك أضعاف، أضعاف ال ال المشروع، مبلغ اللي يفتح لك المشروع، بس أنت ما عندكش المهارات اللي تخلّيك تعرف تدير المشروع.
إمم. أكيد. ممكن. أكيد طبعًا.
أنت فاهمني، يبقى نفعتك بإيه الفلوس؟ يبقى الفلوس هنا نفعتك بإيه؟ بل بالعكس، ممكن واحد معاه إمكانيات مادّية آآ شِبه معدومة ولكن عنده دماغ عبارة عن آآ آآ جوهرة أو ألماظ، بيجيب له بتجيب له فلوس غير عادية من الهوا. مش تسمع عن ناس زمان يقول لك: "أنا هاجيب فلوس من الهوا."
آه طبعًا، سمعت كتير.
هي الناس دي بتجيب فلوس مش من الهوا، دي بتجيب فلوس آه، بتجيب فلوس بدماغها، فاهمني، وممكن حتّة إن أنت ما تستمعش أوي ساعات لأصحابك، لإن أصحابك عندهم حتّة اللي هو إيه، آآ م يعني ممكن غيرة شوية أو ممكن حاجة اللي هو إيه، مش عايز منافس، مش عايز حاجة. يعني قل لي مثلًا أنت أصحابك في المجال أصلًا اللي أنت عايز تفتحه ده والّا هم في مجالات تانية؟
آمم بُص، هو في مجالات تانية، بس هم عندهم نفس فكرة الbusiness عمومًا فاهمني، يعني هو بيفتح مرّة و2 و3.
إمم. إمم، إن هم عايزين يفتحوه يعني والّا
لأ، لأ، هم فاتحين already business. لأ، لأ، هم عندهم business خاص بيهم وهُم ناجحين فيه. بس هو بيحاول يفهِّمني إن الbusiness اللي أنت داخله دوّة لازم تبقى أنت حطّيت له شوية points كده في حياتك، عشان تبقى فاهم أصلًا هتقدر إن أنت تكمِّل فيه والّا لأ، وبيقول لي طبعًا إن أنت ماينفعش تخُش business في ناس، يعني حيتان في السوق، اللي هو أنت بتتكلِّم في شركات كبيرة جدًا وعالمية بيتم تمويلها من سِنين وكمان عندها يعني background وعندها
عايز يفتح نَفْس المشروع؟ إمم. إمم. آه، أنت بالنسبة لهُم اللي هو آه، بحاجة يعني لسّه جديد، آه.
لا شيء. فقال لي بالضبط قال لي: "عشان تبدأ تنافس الناس دي على الأقل، على الأقل يكون معاك 50% من قيمتهم عشان تبدأ اسمك منافس ليهُم. لكن أنت معاكش، أنت أنت صفر على الشمال."
إمم. إمم. طَب أنت هنا أنت هنا اسمح لي برضه عايز أعرف حاجة، أنت أنت دلوقتي قُلت لأصحابك، أنت إيه اللي يخلّيك ما تقولش لوالدك ووالدتك لحد دلوقتي. يعني إيه اللي م اللي ممنّعك إن أنت ما تقولش الفكرة دي لوالدك ووالدتك؟
بصراحة لإن أنا مش شايف إن والدي ووالدتي عندهم آآ حتّة ال <tsk> ال ال ال يعني النصيحة لشُغل الbusiness. هم عمرهم ما عملوا business. لأ، لأ، هم ما عندهمش
المجازفة. ما عندهمش المجازفة في دي، آه.
أو غير المجازفة، هم ما عندهومش حتّة إن هم أصلًا اتعاملوا مع حد قبل كده داخل business أو هم عمرهم ما عملوا مشروع أو أصلًا عايز أقول لك إن هم ما عندهمش فكرة إن أنت تعمل مشروع دي لإن هم عندهم عشان تعمل مشروع، لازم تبقى أنت أصلًا <chuckles> تدخُل مشروع كسبان على طول وما فيش حد بيعمل كده.
إمم. فاهمك. هم ما عندهمش ما ما يعرفوش يعني إيه خسارة، لإن هم ما حطّوش نَفْسهم فيها من الأول، آه. طيب أنت أنت أنت ممكن ال ال ال الأب أو الأم، أنا شايف إن أنت ممكن تفتح معاهم آآ آآ م الموضوع طَشاش حتّى، يعني ممكن ده والله واحد صاحبي عايز يفتح كذا، كذا، كذا، كذا ومن جوّاه شايف إن هو قادر ويعملها وهو شاطر جدًا يا بابا أو شاطر جدًا يا ماما في حتّة إن هو هيسوّق أو عنده حماس جامد، مش لازم تجيبها على نَفْسك، يعني أنت ممكن تجيبها على حد آآ آآ زميلك أو حد من صحابك و و وأنت لو عندك ال الpower أو عندك القوّة، بحيث إن أنت
لأ. بالضبط كده. إمم.
تفتح المشروع وعندَك الطاقة، صدّقني الطاقة دي لوحدها كفيلة إنّها تنجَّح لك أي مشروع. لإن أنت في خلال السَنة دي أنت عايز شَغَف. عايز شَغَف وعايز آآ استمرارية، آه، عايز است استمرارية، فالاستمرارية دي عمرها ما بتيجي إلّا من جوّاك أنت، لمّا تكون أنت فعلًا عايز تعمل حاجة. فإنَّك تبدأ من الأول، إن أنت ممكن مثلًا يعني أنا ده ممكن أقول لك تروح تعمل عُمرة، لو الموضوع يسمح، ممكن تعمل عُمرة أو تصلّي استخارة، بحيث إن أنت تبارك الموضوع أو تبدأ تحِس الأول آآ الموضوع ده هينفع معاك والّا لأ، أنت فاهمني، ممكن تعمل عُمرة بنية إن إن إن آه، إن أنت ممكن تعمل عُمرة بنية إن أنت ربِّنا يوفَّقك في حتّة ال ال المشروع أو ربِّنا يبارك لك فيه أو تبقى فاتحة خير عليك فاهمني، وما تسمعش دايمًا وما تسمعش وما تسمعش دايمًا لأي حد. يعني حتّة إن أنت ممكن أنت بتقول إن أنت كنت مع أصحابَك، أو بتك يعني بتتكلِّم مع صاحبك آآ أنت ما تعرفش نيّته إيه أو ما تعرفش النوايا إيه، يعني اللي تثق فيهم أوي، حتّة الثقة مع آآ الوالد والوالدة وإخواتك، لإن أكتر حد بيحب لك الخير أنا فاهمك، فاهمك، بس حتّة إن أنت مع والدك أو والدتك، ما حدّش هيحب الخير، يحب لك الخير أو تبقى أحسن منّه غير والدك، أنت فاهمني، فأنت ال ال ال اللي هو مش مُتقبِّل ده أو شايف إن أنت شايف إن أنت مش هتنف شايف إن هو آآ دي مجازفة أو هتحُط نَفْسك في في خطر أو في في مشكلة لأ، أنت طالما جوّاك النيّة، وخلاص عقدت النيّة، وجوّاك برضه إن أنت هتنجح وشايف إن أنت هتنجح
أنت شايف كده؟ إمم، إمم، أنت شايف أكيد طبعًا، أيوه. أنا باثق على فكرة. أكيد طبعًا.
آآ يعني اخبطها ع اخ اخبَط النجاح على طول. ابدأ المشروع وما تفكّرش في حتّة إن أنت أخاف والكلام ده، لإن أنت ممكن بعد سَنة أو سَنتين، الفلوس تتصرف في حاجة تانية أو حاجة ما لهاش لازمة ترجع تقول إيه، يا ريتني.
ياريتني فعلًا، صح. كلامك مُقنع إلى حد كبير.
بالضبط، ولو ولو ويعني الندم الندم مش هيفيدك في حاجة. يعني هترجع تقول ندم، بالعكس ده هيرجّعك ألف خطوة ورا.
طبعًا، آآ أنا عايز أقول لك إن كلامك فعلًا أثّر فيّا وحاول إن أنا يعني حرَّك فيّا شوية إبداع كده اللي هو حماسي زاد، فاللي هو أنا حاليًا بافكّر فعلًا إن أنا أروح أعم أبدأ كده واللي يحصل، يحصل طالما سايبها على الله زي ما أنت قُلت. أنا باشكرك بجد يعني شكرًا جزيلًا إن أنت أصلًا سمعتني وفدتني فضفضه، أنا ارتحت جدًا معاك، شكرًا ليك.
<laughs> العفو. العفو. طبعًا وأنا هنا لمساعدتك، العفو.